Certo, ma e ti è mai capitato, mhmm, invece un proprio un di doverti riattivare completamente, nel senso proprio un blocco ecco, ma un blocco di quelli più importanti, dove magari non era sufficiente, diciamo, fare queste cose che mi hai detto, quindi non era sufficiente né la musica né, ehm, comunque andare in giro, osservare queste questi co cose più
Sì. Sì, sì, sì, mi è capitato, mi è capitato proprio anche un po' di un periodo di proprio calo di motivazione, nel senso poca poca, mhmm, autocritica sana, molta autocritica esagerata, quindi poca gentilezza nei miei riguardi, in quello che facevo, quindi un po' mi sono demolita, auto demolita e quindi Sì esatto, quindi mi sono soprattutto col canto mi sono fermata per parecchi anni, ehm dal Covid in poi ho lasciato un coro, i ci ho cantato per 15 anni, musica popolare, molto bello, facevamo delle cose molto belle di ricerca vocale, però è successo poi col Covid, i problemi, non riuscivamo a in
Okay. Sì. Uhm, okay. Auto demolita, okay. Okay. Sì. E purtroppo, ehm, quel periodo lì ha un po' portato, per molti, soprattutto che per chi per tante persone che operano nel cioè che operano, che comunque, ehm, o lavorano, o comunque anche per passione, in campo artistico, sì, sì, sì.
Per molti Sì. In campo artistico è stato un disastro, un disastro. Io ho perto ho perso tantissimi progetti, ehm, ehm, perché sono anche videomaker quindi, uhm, lavoravo ho lavorato nel carcere, avevamo fatto un cortometraggio molto bello, quel periodo, insomma, avevam stavo lavorando parecchio, stavo facendo tante cose e poi lì s'è interrotto tutto e lì ho dovuto, uhm, mettere il freno e di e c e farmi un po' di di autoanalisi proprio per dire: "Che cosa qual è la cosa, la priorità in questo momento." E, piano piano, mi sono riattivata. Ho ricominciato un po' con la scrittur perché avevo proprio interrotto tutto, completamente. Sì, sì, proprio Sì, sì, è stato proprio un blocco tota blocco totale proprio, non solo di una cosa, ma di tutto. E poi, piano piano ho ripreso, ho ripreso prima a scrivere e ti dico che a cantare ho ripreso da settembre praticamente, da pochissimo, però ho ritrovato immediatamente proprio cioè, come andare in bicicletta praticamente ho mi son riattivata proprio Sì perché c'era comunque un desiderio pregresso, nel senso che, ehm, stavo comunque covando il momento giusto, che poi ho capito che era arrivato.
Sì. Sì. Sì. Sì. Ah proprio da a zero, completamente. Sì, sì, sì. Ah, quindi da pochissimo. Okay, non si si non si dimentica. Sì, sì, sì. Ma è uhm